Dis-moi, comment les réseaux sociaux influencent-ils tes envies de changement?
Eh bien, écoute, heu, je pense que, mmh, ça peut, heu, donner un petit peu, heu, goût. Même si, heu, moi personnellement, j'avais déjà goût au voyage, mais je pense que ça peut vraiment ouvrir les yeux sur un autre environnement. Heu, avoir envie de voyager, un peu de finalement, c'est beaucoup le paraître aussi, les réseaux sociaux, de montrer un peu que tout est possible, heu. C'est des choses que j'ai pu vivre un petit peu comme expérience, et, heu, finalement, avec le recul, de se dire que, heu, ben en fait, heu, finalement, c'est peut-être que justement du du paraître ces réseaux sociaux.
Mmh mh. Bien sûr. Oui donc, heu, heu, en gros, pour toi, heu, véritablement le fait que, heu, tout le monde se montre sur les réseaux sociaux, dans dans des pays, des villes, heu, différentes. Heu, ça peut donner des envies de changement, mais il faut quand même rester, heu, prudent, parce que, heu, heu, tout ce que l'on voit sur les réseaux n'est pas forcément la réalité?
Oui. Exactement, c'est ça, d'essayer quand même de garder les pieds sur terre, parce que, heu, ça fait un peu faire, hem, des partages de vie rêvée, de tu vois? De choses comme ça, et et c'est vrai que sur les réseaux sociaux, par exemple Instagram. On voit pas beaucoup le côté, heu, l'autre côté de la médaille, le revers de la médaille. C'est-à-dire, heu:- les difficultés, les galères, heu, les finances, heu. On voit pas tout ça, on voit plus le côté un peu heu, heu, la vie rêvée, heu, tu vois? Des choses comme ça, et du coup, heu, finalement, c'est quand on vit les expériences qu'on se rend compte aussi que, heu, finalement, c'est pas tout beau, tout rose, et qu'il y a aussi hem. <clicks tongue> Bah justement, qui peut aussi se passer des choses qui n'étaient pas prévues ou, heu, qu'on prenne, heu, soi-même conscience que, heu, bah finalement, heu, bah, c'est pas le paradis quoi!
Mmh mh. Bien sûr. <chuckles>
<chuckles>
<chuckles> Et hem, là, tu nous disais, effectivement, sur, heu, d'un point de vue, des des voyages, mais heu, heu, est-ce que tu penses qu'aussi, heu, heu, peut-être, heu, les habitudes de vie, les convictions, heu, heu, politiques ou, heu, ou, heu, religieuses, ou le le b les, heu, le look vestimentaire, ou le boulot peuvent justement, hem, être impactés par justement les réseaux sociaux?
Oui, mais ça, je pense, c'est plus en positif, c'est enfin, c'est-à-dire positif, heu, ça dépend, mais c'est-à-dire, bah, déjà au niveau look, tout ça, bien sûr. Maintenant, on peut, heu, bah, il y a les influenceuses, heu, on peut acheter aussi, heu, sur, un Instagram. On a accès, be à beaucoup plus de choses, donc en fait, c'est juste à nous de faire le tri, heu, pour ce qui nous convient, ce qui nous convient pas, et hem, après, c'est ça. Il y a de tout, que ça soit, heu, spiritualité, les religions, la politique. On peut trouver de tout, en fait. Faut juste trouver, heu, ce qui nous parle, et heu, par rapport au job, je pense que ça peut ouvrir des portes, auxquelles on n'avait pas accès dans le monde d'avant, on va dire le monde moins numérique, mais aussi, faut se méfier des beaux parleurs, parce qu'il y a quand même beaucoup de marketing. Il y a beaucoup de promesses un peu, heu, qui font rêver justement, qui vendent du rêve, mais que, finalement, quand on met le pied dedans, et c'est quelque chose dont je peux te parler parce que moi, j'ai fait beaucoup de marketing de réseau, de, heu, tu vois, de closing heu, où, heu, tu gagnes un pourcentage selon tes ventes, et, heu, je peux t'en parler parce que c'est quelque chose que j'ai vécu, mais c'est pareil, c'est vraiment pas hem, tout beau, tout rose.
Mmh mh. Mmh mh. Bien sûr. <scoffs> D'accord. Ah ben, je veux bien. Parce qu'aujourd'hui quand, heu, quand on voit les les publicités, heu, comme tu disais qui sont martelées, heu, heu, j'ai envie de dire, heu, quotidiennement, heu, sur les réseaux. On dirait que, heu, le marketing de réseau et le closing c'est véritablement, heu, c'est le futur et heu, c'est le seul métier qui nous permettrait, heu, en en un rien de temps de devenir, heu, multimillionnaire.
Ouais, il faut faire très attention parce qu'il y a d des beaux parleurs déjà. Heu, moi, ça m'a un peu dégoûtée, en fait, heu, avec du recul, je te le dis parce que j'ai fait et du closing, heu, pas mal de temps, j'ai fait aussi, heu, marketing de réseau. Au début j'avais fait du MLM et clairement, heu, quand tu vois aussi l le l'autre côté, heu, du job. Bon déjà énormément d'heures, ça on n'en parle pas. On te dit que, heu, heu, tu vas sortir un truc en 2-2 et que, heu, tu vas le mettre, heu, sur internet et que même si c'est un truc, heu, low ticket, heu, à prix bas et ben, heu, juste en faisant un peu de pub machin, heu, tu vas justement être, heu, millionnaire ou que tu vas avoir des milliers, tu vois, des choses comme ça. Mais on te parle pas déjà de l' l'argent qu'il faut investir en pub, heu, les heures qu'il faut passer pour, heu, quand tu pars à 0, te faire connaître. Pour, heu, en fait on, heu, on te parle que du beau tu vois sur, heu, sur internet, on te parle pas de toutes les galères, du temps que ça va prendre. Hem, le closing c'est pareil, tu vois. Hem, le closing c'est énormément d'heures de travail, heu, pour finalement arriver dans des formations. Heu, parfois, tu arrives dans un truc, il y a pas longtemps, c'était, heu, ben, je ne sais plus quoi que j'ai j'ai fait aussi. Mais tu arrives dans une formation. Après, le formateur, il change un peu les règles du jeu. Donc en fait, tu as t t tu as payé une quand même une grosse somme, heu, pour rentrer, heu, dans une formation. Et puis les règles changent, donc tu du coup, tu te trouves un petit peu lésé. Souvent, heu
Mmh mh. Oh! Oui. Mmh mh. <chuckles> D'accord. Mmh mh. OK. C'est pas un petit peu de l'arnaque?
C'est pas que c'est de l'arnaque parce que s il y en a, si tu veux qui il y en a qui gagnent beaucoup d'argent. Mais j'ai envie de te dire, c'est pas 1 %, mais le pourcentage, il est très faible quoi. Il est très faible. Il y a aussi que quand tu rentres dedans c'est pas de l'arnaque, mais c'est c'est i c'est-à-dire qu'il faut pas, heu, léser vraiment sur les heures de travail investies. Qu'il faut persévérer très longtemps et que, heu, aussi faut, hem, faut avoir conscience que si tu rentres avec quelqu'un et ben, en fait, heu, la personne peut-être elle va pas, heu, complètement répondre à à tes besoins ou à tes questions. Et du coup, l'accompagnement, tu vois, tu vas te sentir un peu seul quoi finalement. Et du coup, bah, là, c'est encore plus compliqué. Mmh. Don
C'est compliqué. Parce qu'au final, heu, ça part, heu, de vidéos où on nous dit qu'effectivement c'est très simple, heu, c'est très facile, que hem en un rien de temps on peut devenir multimillionnaire. Et heu, en creusant un petit peu plus on se rend compte que, ben, déjà au départ, il faut payer, il faut avoir un bon accompagnement sinon, heu, ça risque d'être compliqué. Hem, que, heu, le rapport entre le gain et le nombre d'heures réalisées au final, heu, n'est peut-être pas si concluant. Hem, donc certes, c'est pas une une arnaque, mais heu
Oui. Mmh. Ouais.
on nous vends un petit peu du rêve.
Ah, mais clairement! Ça, c'est clair et net, on nous vend du rêve. Et après, de toute façon, c'est un investissement. Si tu veux c'est pas une arnaque parce que pour moi, toutes les formations j'en ai payé des je vais pas te dire des dizaines, mais, hem, pour moi, c'est pas de l'arnaque parce qu'en fait, heu, à chaque fois je me suis formée, ça m'a rapproché un peu plus de de de qui je suis, ça m'a dit de ce que je voulais, ce que je voulais plus, tout ça. Donc pour moi, c'est c'est de toute façon, ça reste un investissement où j'ai appris. Mais, hem, bien sûr qu'on nous vend du rêve, parce que tu as que le beau côté sur les réseaux quoi. Tu as que, heu, gagner de l'argent, en peu de temps, être libre, la liberté. Mais en fait, heu, la liberté où tu taffes, heu, énormément d'heures. Donc finalement, heu, enfin tu vois, <chuckles> enfin, en fait, la liberté elle est un peu camouflée quoi c'est que
Oui. Oui, donc, tu effectivement tu peux gagner de l'argent, par contre, heu, heu, il va y avoir un énorme investissement qui malheureusement peut empiéter sur ta, heu, pseudo liberté.
Ah, beh, complètement, complètement. Et souvent, en plus, dans ces systèmes, c'est que tu vas faire rentrer aussi d'autres personnes. Et moi, ce qui me gêne, en fait, si tu veux, j'ai trop une conscience quand même, heu, j'aime, heu, plutôt faire enfin, je vais pas dire, hem, moi, en tout cas, je veux pas faire aux autres ce que j'aime pas qu'on me fasse. Et ce qui me dérange dans ces principes, c'est que quand tu fais rentrer d'autres personnes, heureusement, c'est jamais mes proches ou quoi, mais ce qui m'embête c'est que, limite, je me je je j'ai l'impression de qui qu'ils doivent réussir. Tu vois ce que je veux dire? Tandis alors que c'est notre place, mais inconsciemment, ça te met, quand même, la pression que les autres réussissent, alors que toi-même, tu sais que c'est un job de ouf! Enfin, tu vois, que c'est un investissement de de de fou et que, hem, tout le monde, finalement, ne réussit pas. Donc inconsciemment, hem, limite, moi, c'est aussi pour ça que j'ai arrêté. C'est que j'ai pas envie de faire rentrer que des gens pour galérer et qu'en fait, ils vont mettre, heu, heu Mais mais par contre, i il y a plein de fois où j'ai vendu, donc je peux te dire que c'est possible. Mais après, tout le monde ne va pas avoir la patience, la persévérance. Hem, il faut être aussi, heu, rigoureux, tu vois? Heu, la rigueur parce qu'il faut être sérieux, il faut être vachement investi et c'est pas parce que j'ai vendu que je suis devenue millionnaire, non plus. Donc en fait, il y a un moment, heu, oui, tu peux gagner 1000 balles, heu, tu peux gagner, heu, 1000 €, heu, tu peux gagner 500 € quand tu revends ta formation et du coup, ça te rembourse. Donc finalement tu t'y retrouves.
OK. Bien sûr. Oui, parce que bien sûr. Mmh mh. OK. OK.
Mais hem, tu vois, je pense qu'il faut avoir un quand même un mindset, heu, je sais pas. Un mindset soit, heu, très commercial. Non, non, non, non, non. Le marketing de réseau?
Et aujourd'hui tu continues, heu? OK. Oui.
Non, non, non, non, non, non là, ça m'a un peu, heu pff non, ça m'a un peu, heu, heu, oui, dégoûtée enfin ça m'a, ouais. Non, mes dernières expériences, franchement, je ça m'a mais ça m'a <blows air> réconfortée dans le sens qu'en fait, hem, finalement, à la base enfin, pas c'est un peu requin et tout, mais en fait, heu, moi, c'est pas mon je suis pas comme ça dans le fond. Donc de toutes les façons, je crois que n'importe quel marketing digital je ferais, en plus en plus, souvent, c'est désaligné parce que tu vends la formation de quelqu'un, donc c'est pas ton propre produit. Donc du coup encore quand c'est ton produit, c'est c'est c'est ton coeur qui parle, donc c'est différent. Mais en plus de vendre quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre, heu, bah, du coup, heu, c'est quand même pas ton produit. Donc en plus, heu, tout ça, donc, heu. Non, non, heu, moi j'ai, hem, j'ai pris beaucoup de recul avec ça.
D'accord. C'est différent, bien sûr.
Mais j'ai besoin de eu de faire, heu, plusieurs expériences pour, heu, comprendre un peu la leçon.
Oui, après, heu, heu, comme tu dis, ce sont des expériences qui t'ont permis, heu, heu, justement, heu, heu, quand même de t'améliorer, heu, d'acquérir des nouvelles compétences, hem, de savoir, heu, justement où est ton curseur au niveau de tes valeurs. Et hem
Mmh. Oui.
Tout ça, heu, ça ça ne peut être, heu, que bénéfique, c'est toujours un un plus qui vient se rajouter en toi.
Bah, c'est ça c'est ça parce qu'en fait, heu, voilà, inconsciemment, on est tous différents, et comme tu dis, j'aurais appris, heu, de ces leçons de vie, j'aurais appris de ces expériences, et après ça peut convenir à certaines personnes, mais comme je te dis, je pense que c'est 1 %, hem, des personnes, heu, sur les réseaux et, heu, et voilà, en plus, l'investissement de temps par rapport à chaque réseau social. Enfin, c'est vraiment toute une, heu, tout un travail et en plus, hem, au début, c'est beaucoup de temps pour pas d'argent et, heu, et ce que je te disais tout à l'heure aussi, comment les réseaux, ils peuvent influencer par rapport au changement. C'est-à-dire que tu vois la la fois où j'avais voyagé aussi par rapport à j'étais partie vivre en Guadeloupe. C'était pour moi que j'avais voulu le faire, mais c'est une période aussi où j'étais vachement sur mes réseaux sociaux, tu vois? Et la Guadeloupe, c'est aussi très beau, c'est c'est paradisiaque tout ça, et finalement, cette expérience de vie m'avait fait prendre conscience que le paradis, déjà, n'existe pas. C'est-à-dire que le paradis, il existe ou là où nous, on se sent bien, mais pas obligatoirement, heu. C'est pas parce que c'est un lieu paradisiaque qu'il y a pas plein de bouchons, qu'il y a pas un peu des meurtres, heu, qu'il y a pas de la violence. Enfin, tu vois des choses comme ça, de la drogue, des trucs comme ça et que, heu, ça ça m'avait prend prend fait prendre conscience aussi que, bah, de pas vivre en fait, heu, pas pour ces réseaux sociaux, tu vois, mais de de faire les choses pour soi et pas pour faire rêver les autres quoi, finalement, et ça avait été une grande leçon pendant ce voyage.
Mmh mh. Oui. D'accord. Bien sûr. Mais totalement. Oui, bien sûr. Mmh mh. Oui, aujourd'hui c'est un petit peu, heu heu, le défaut des réseaux sociaux qui influencent justement un peu la les contemporains, comme tu l'as dit, heu heu, partir dans un lieu paradisiaque, heu, parce que souvent, les gens montrent, oui voilà maintenant, je vis à Dubaï. Je vis, heu, sur une île ou en Thaïlande ou autre. Heu, mais comme tu l'as si bien dit, le paradis, c'est l'endroit où on se sent bien.
Mmh. Oui.
Donc on peut être entre 4 murs. On peut être, heu heu, en en région parisienne <chuckles> et, heu, que ce soit, notre paradis.
Beh, c'est ça. Tout à fait, tout à fait. Et c'est ça qui permet de cheminer aussi et de et de, mmh, ouais de de de se poser les bonnes questions quoi, de se demander si on a envie d'y vivre, heu, toute sa vie ou si on a juste envie d'y aller, par exemple, 1 ou 2 semaines en vacances, mais, heu, ça te fait prendre aussi conscience, heu, tu vois, de de la famille, de de ce qui est vraiment finalement important.
Mmh mh. Bien sûr, et donc, heu heu, pour toi ces ces influenceurs, heu, qui aujourd'hui influencent les réseaux, est-ce que pour toi, ils ont un impact positif ou plutôt négatif?
Heu, <blows air> bah, je pense qu'ils vont ils ben, c'est bien pour eux, hein, qu'ils réussissent, tout ça, mais c'est vrai que souvent, l'image véhiculée déjà, c'est beaucoup de chirurgie esthétique, hem, beaucoup d'argent. Ben, ça, c'est bien qu'ils gagnent de l'argent, tant qu'il y a pas d'arnaque, parce qu'il y a eu aussi, heu, les influvoleurs, tout ça, donc il y a eu pas mal de d'histoires par rapport à ça.
Bien sûr.
Hem, j'ai envie de dire, heu, <blows air> je suis assez partagée parce que finalement, heu heu, ils peuvent donner aussi une envie aux jeunes de faire ça, mais en fait, heu, ça, c'est pareil. Il y aura 1 % qui pourra faire de la télé arit réalité, devenir influenceur. Enfin, tu vois, il y aura un donc en fait, faut pas que le le message véhiculé, si tu veux, hem, je pense qu'ils pourraient faire beaucoup de choses avec leur notoriété, mais plus dans les bonnes actions que là, ça serait du coup mieux utilisé, quoi, par rapport à c'est pour ça que je suis assez partagée par rapport à ce qu'ils véhiculent. Heu, c'est pas c'est pas non plus, heu, c'est pas la folie, quoi. Je veux dire, heu, c'est ils vendent un peu du rêve, justement, mais ce rêve-là, je pense que c'est pas quelque chose qui qui nourrit sur le long terme. C'est plutôt quelque chose qui va épuiser.
En effet. Mmh mh. En fait, ce que j'entends dans Oui donc, heu heu, en gros, ce que tu dis, c'est que les 0, les aujourd'hui, les réseaux sociaux, ils influencent, heu, les jeunes et les moins jeunes, et qu'il faut véritablement faire attention et faire la part des choses entre, heu heu, le rêve et la réalité et heu, prendre conscience, heu, de certains dangers, heu heu, qu'il peut y avoir derrière ce qui ce que ce que l'on veut nous montrer.
Mmh. Tout à fait.
En tout cas, je te remercie pour ce partage.
Bah, merci à toi, c'est un plaisir d'échanger.